Ну, я ее запомнила, и тут я тк э, включаю телеканал и вижу ее же там.
Мгм.
Мне так стало интересно, я давай там чуть-чуть посмотрела еще, смотрю, а там потом снизу название выходит. О, так это же этот же сериал, который я, ну, в принципе, отметила. Мне было интересно, что там было написано, что я его я его хочу посмотреть. И как-то так совпало, что мне даже его не пришлось искать, я просто- раз, и на него попала.
Мгм. Ага. <laughs> Да, ну ты же, наверное, не попала, знаешь, на 1 серию. Мне кажется, ты там где-то в середине попала. И обычно <chuckles> обычно в этом телеви телевизор, а, часто проигрывает, э, вот соцсетям или в принципе интернету, потому что в интернете можно, а, смотреть заново, а не ждать каждую серию. И в интернете можно смотреть
А кстати, э, сейчас уже нет, если у тебя стоит Smart TV, а
Да. Ну, это да, окей. <laughs>
в Smart TV ты можешь, э, вот все вот каналы, которые у нас есть, я могу, в принципе, включить, э, м, либо найти телевизор, э, канал, который там, э, по часам там отличается, по разнице, а могу прям выбрать, э, как вот, э, знаешь, вот как раньше было у нас расписание, а сейчас я могу просто вот зайти и тыкнуть на то, что я хочу.
Ага. Мгм. Мгм. Ну, это если Smart TV. Я не знаю можно ли назвать Smart TV, а, телевизионной, м, частью, ну, то есть, э, типа
О, а мне кажется, почему нет, там же именно телеканал идет, это не просто какой-то "Ютуб" канал, где всё н э, накидано, это прямо идет телесетка, которая вот транслирует. Просто, видимо, за счет Smart TV есть какая-то возможность, э, то ли возвращаться, или они оставляют как-то это в записи. Я не знаю, кстати, я не разбиралась в этом вопросе.
Мгм. Ага. Мгм. <laughs> Окей. <laughs> Да, да-да.
Но это интересно, кстати подумать, как это вообще.
Мгм. <chuckles> А следишь ли ты в в соцсетях за отзывами там, рекомендациями? <chuckles>
Ой, слушай, да, да. Но иногда они, конечно, не дают полной картины. Бывают, э, такие случаи: напишут там, что "Ой, всё ужасно, не смотрите".
Мгм. О да!